Então, eu tô com alguma passando por uma situação aqui um pouco complicada, e eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso, o que você faria no meu lugar. Que é basicamente, que eu estou conversando com com uma pessoa, pela pela internet, pelo Instagram. Ele mora em Lisboa, eu moro aqui em Braga. E nós, no início dessa dessa conversa, que estávamos nos conhecendo, falávamos todos os dias, tínhamos uma frequência maior de conversas, sabe. Hã, entretanto, ele deu uma boa diminuída nessa frequência dessas conversas. Ele me responde, mas demora, assim, mais ou menos 2 horas para responder, às vezes 3. Final de semana pois, final de semana, hã, às vezes demora 5 horas. Eu tento compreender o lado dele, porque ele trabalha, hã, faz as 8 horas de trabalho, e depois vai pra academia, final de semana passa com a família. Mas eu sinceramente não sei muito o que pensar em relação a isso, sabe.
Uhum. Uhum. Hum. Uhum. <laughs> Hum. Hum. Tá, você prefere a minha opinião sincera disso ou você quer mais, assim, desabafar mesmo?
Eu prefiro a sua opinião sincera.
O que que você prefere? Olha <laughs> assim, vamos vamos começar com o fato de que vocês se conheceram pela internet, é isso?
S sim, exatamente.
Então, você sabe que você já teve outros relacionamentos antes ou esse é seu primeiro relacionamento?
Não. Eu já tive pre 4 relacionamentos antes desse.
Então, tenta lembrar do início dos seus relacio dos relacionamentos anteriores. Se no início, a frequência com que vocês se falavam não era maior. Por que que é maior? Porque, no início, tem aquela coisa da conquista, né, de você precisa conquistar a outra você precisa tá próximo do outro, você precisa se fazer presente. Como é que você vai conquistar uma pessoa respondendo ela, tipo, 1 vez por dia, 2?
Aham. Exato.
Né? Tanto faz.
Isso. É exatamente isso que está me incomodando, sabe?
Pode ser que, no início, vocês tinham uma frequência maior de de troca, de mensagens, de tudo, porque estava ali naquela fase da conquista, né. Então, ele precisava te conquistar, ele precisava se fazer presente ali na sua vida e, por isso, eh, ele d era mais presente. Essas conversas que vocês têm agora, que diminuíam um pouco o ritmo, porque você diz que ele te responde a cada 2 horas, porque para uma pessoa que tem uma rotina de trabalho de 8 horas por dia, né, e academia e outras coisas, enfim, não é vamos vamos combinar que não é uma distância tão grande assim, quando não é assunto muito urgente, né? De 2 horas. Ruim era se ele não te respondesse, acredito eu, se ele né ou se as conversas são vazias. As conversas que vocês têm hoje, por mais, assim, com menos frequência que sejam, como é que elas são?
Sim. Exato. Sim, sim. <chuckles> Então, elas são bem são bem profundas, sabe, a gente realmente não tem aquela Soft Talk nós temos umas umas conversas bens profundas, nós falamos sobre os nossos dias, hã, do que está se passando, sobre sentimentos, nós damos opiniões sobre a vida um do outro e tudo mais. Mas eu eu sinto que eu eu não quero tá tá exagerando, eu não quero tá pensando que eu tô num tipo de pensamento que não é certo, eu não quero tá julgando o rapaz, assim, sem sem realmente ter ideia que que tá acontecendo, sabe? Hã, por e exe eu já até conversei com ele sobre o que eu precisava de falar com ele, só que antes de falar com ele, eu tinha que ter a certeza sobre aquilo do que eu estava sentindo, sobre o que eu estava pensando, se é realmente real ou então uma coisa que a minha cabeça estava criando. E pronto, um certo final de semana ele pela primeira vez passou as 5 horas todas sem me responder, ele estava de folga, estava na casa da mãe, então eu fui e comentei com ele com ele o que estava me incomodando, sabe, mas eu tenho esse medo de tá pensando que eu estou exagerando.
Uhum. Uhum. Sim. Sim, claro. Aham. Sim. Sim, já tá p sendo pegajoso demais. Primeiro, eh, a gente não pode invalidar os teus sentimentos, tá? A gente não pode deixar com s com os com os seus sentimentos sejam, assim, vistos como exagero, como nada, porque j jamais deve invalidar o que você tá sentindo. Às vezes é por insegurança de relações passadas, né, que você pode tá com essa com essa dúvida, e pode ser também genuinamente que você esteja com alguma dúvida, eh, com ele, e tá tudo bem sobre isso, até porque vocês não se conhecem pessoalmente ainda, né. Quanto tempo mais ou menos vocês conversam, vocês se comunicam?
Exato. Sim. Exato. Olha, nós estamos nos comunicando há mais ou menos uns 3, 4 meses. Hã, no início, eh na verdade nós nos seguimos no Instagram há muito tempo atrás, ele me segue pra aí, há uns 2 anos, eu nunca percebi na re nas redes sociais, só foi recentemente que eu percebi, o segui de volta começamos a conversar, e e e tá desen tá enrolando desenrolando isso tudo. Eu sinto que eu estou desenvolvendo um sentimento muito grande, mas eu tenho medo de de me ferrar no final dessa história, de no final, ele acaba me dando ghost, ou perceber que aquilo não era realmente o que ele quer, enquanto isso eu tô mergulhando de cabeça numa relação que talvez nem sei se vale a pena.
Uhum. Aham. Sim. Sim. Sim, entendi. É, aí que mora, né, o perigo. <laughs> Assim, você vê da parte dele alguma intenção de vocês se conhecerem pessoalmente?
Exato.
Ou esse isso nunca foi pauta entre vocês 2?
Então Sim, se hã, foi sempre pauta e ainda é. Eu sinto que eu, hã, dou mais possibilidade, mais dou mais ideias de nos encontrarmos, de eu ir à Lisboa ou então dele vir a Braga. Só que, e ele também quer isso, só que eu sinto que às vezes parece que ele arruma sempre uma uma desculpa pra pra tentar não faze não fazer que isso aconteça. "Ah, eu trabalho muito, hã, deixa eu receber primeiro", ou então "Hã, deixa eu descansar, arranjar uma folga com 2, 3 dias pra eu conseguir ir aí, ou você vir aqui e nos encontrarmos", e eu não sei até que ponto isso é realmente é uma enrolação, ou se isso é realmente um um ponto válido de de se considerar.
Uhum. Hum. Hã. Uhum. Olha, você s sabe me dizer se ele, eh vocês vivem um relacionamento à distância homoafetivo, você sabe, eh, se me dizer se ele é assumidamente homoafetivo? Ou se ele ainda masca mascara um pouco isso? Tipo
Hã. Sim. Então, hã, agora ele é, hã, ele é assumido pra pra família, para os amigos, mas é recen é recente. Ele era da igreja, era evangélico, então ele tinha todo essa toda essa pressão, essa esse mundo em volta dele, que fazia com que ele se retraísse um pouco mais. Então nesse mundo de ser assumido, ele é bem recente.
Uhum. Hum. Ah, tá. Sim. Sim. Então olha, o problema pode tá aí também tá, com ele, dele ter essa dificu você pode ser que seja o primeiro relacionamento dele um pouco mais sério, né, depois de dele se assumir e tudo, então pode ser que ele também esteja com medo, sabe. Porque, como você falou, ele já veio de uma, né, comunidade evangélica, ele já veio de uma doutrina um pouco mais rigorosa, um pouco mais rígida, com uma mente um pouco mais diferente, fechada do que, né, vo vocês entendem, então pra ele deve ser super difícil também. Só que ele ele também precisa entender que você tem sentimentos, né?
Sim. Exato. Sim.
E que não dá ficar ali no banho-maria por muito tempo.
Exato, exato, e E <laughs> Exatamente, eu concordo plenamente com o que você disse, hã, tenho essa essa consciência de que realmente pode ser uma coisa um pouco mais profunda, só que eu também tenho medo de tá passando pano demais pra essa situação, de estar esperando demais. Porque, querendo ou não eu já estou com 33 anos, ele é um rapaz que está com 28. Hã, ele não viveu muito ainda esse mundo da liberdade, que hoje ele tá tá vivenciando. Hã, eu fico nessa dúvida, será que ele realmente quer se prender agora, já que é recente essa essa essa coisa dele de se assumir, essa descoberta dele. Ou se, não sei, se ele tá me enrolando, se não tá enrolando. Eu tenho medo, sabe, de tá de tá passando muito pano em relação a isso.
Uhum. Uhum. Aham. Descober Sim. O que pode tá acontecendo também, é que, por exemplo, ele se assumiu, a família dele sabe, mas não aceita. Isso diz muito sobre quando ele no fim de semana tá com a família dele te demorar mais pra te responder. Você já pensou
Exato mas é é mas eu acho que o problema não seja que a família dele não aceite, eu acho que eles aceitaram muito bem. Hã, quanto ele estar com a família aos finais de semana e não responder tanto, isso eu até entendo um bocado também, porque quando eu tô com a minha família, eu realmente não gosto de tá muito pegando no celular, deixo o celular ali um pouco canto, dou mais atenção. Mas o exagero de 5 horas sem me responder é muito grande, porque por mais que eu esteja ali exato, mais que eu esteja, hã, em um num ambiente social, ali, conversando com amigos, familiares, não me custa nada, tipo, em 1 em 1 hora pegar o telemóvel o celular, só responder: "Olha, eu tô fazendo isso, fazendo aquilo, e aguarda só um tempinho aí", sabe? E eu acho que isso não é demais.
Sim. É muito tempo. Sim. Sim. Sim, não é não você tem razão, não é eme demais mesmo dar um sinal de vida ali, né, de um tempo em tempo. Enfim. Você já chegou a falar eu sei que é ruim no início do relacionamento, né, ter as tal DR, né, <laughs> que as pessoas falam. É horrível, ainda mais que no início do né, do do relacionamento que tá, né, cheio de amor, cheio de paixão, ali. Tá aquela paixão nascendo, né, q que é gostoso.
Exato. <laughs> Sim, exato. Sim.
Mas você já conversou com ele sobre isso? Você já falou: "Olha, eu sei que você tá com a sua família, mas, de repente, dá um oi, né?
Sim, conversei com ele, ressentiu sim, conversei com ele recentemente sobre isso. Como eu tinha dito, da primeira vez que isso estava incomodando, disse pra ele que eu precisava falar com ele, só que eu tinha ter certeza, hã, s daquilo que eu estava sentindo, pra ver se era real ou não. Na segunda vez que isso realmente se confirmou, que aquilo que eu estava sentindo é real, eu fui e falei com ele sobre essa principalmente aos finais de semana de quando ele estava com folga, de que ele leva muito tempo e que eu achava isso um desrespeito até, hã, perante a minha pessoa, e que pra ele ter mais atenção sobre isso. Ele disse que teria mais atenção, disse que eu tinha toda a razão, me pediu desculpas e disse que iria mudar. Agora eu tô à espera do próximo final de semana pra ver.
daqui 2 horas. É. Aham. Ficou por isso, a mudança. Agora você observa, porque às vezes as pessoas também não têm muita noção, não não se atentam a esses detalhes, entendeu? E fez bem falar, o eu acho que o diálogo é tudo, desde o início do né, espero que o relacionamento de vocês vá avante, e é muito bom isso. Desde o início, conversa, desde o início. Tudo que incomoda, conversa já na hora, pra isso não virar uma bola de neve, tá?
Exato. Obrigado. Exato. Olha, eu adorei muito falar com você, muito obrigado pelos conselhos, isso deu uma aquecida no meu coração e me deixou um pouco mais calmo, tá bem? Muitíssimo obrigado e até a próxima.
Olha. Que bom, até a próxima.